Вот видишь, как всё-таки важна среда, да, при сдаче экзаменов. Именно вот как среда, как ты, с насколько уверенно ты себя чувствуешь. С наушниками тебе было отлично, с живым взрослым человеком всё-таки некомфортно. Хотя голова и знания то одни и те же были.
Да. Да, ну так вот Ну конечно. Но вот, в общем, вернёмся к тому, в чём разница с контингентом да. П а, на немецком, когда я сдавал в Гётте институте, а, м, экзамен, э, на Б1, то там были в основном моего возраста люди, то есть тоже, которые заканчивали школу, там, наверное, ехали в Германию, может быть, учиться, а, или в Австрию, а. Ну и в общем, а, они не все были настолько хорошо, как я, подготовлены. Это я тоже заметил, потому что, а, я учил немецкий долго достаточно.
Да, да-да. Ага. Мгм мгм. И тебе это придало дополнительной уверенности, когда ты смотрел вот на них?
Я бы не сказал. Я бы не сказал, потому что, а, когда я сдавал, а, опять же разговорный экзамен, я был с тоже не самым подготовленным своим оппонентом, так сказать, а, партнером и э, по разговору. И он не мог иногда отвечать, э, внятно на вопросы мои, когда, м, нам нужно было поговорить. Там неправильно понимал контекст разговора. Но в принципе <laughs> Ну да. Но, в принципе, сдать я смог экзамен. Не знаю, как он, я с ним больше не общался.
Ага. Ничего себе! Ничего себе! Это же очень важно!

Ну, вообще, мне кажется, то, что такие оценки, и тесты, они не очень важны. Важно именно практическое понимание. Вообще, если есть, э, какая-то оценка, которая именно по поводу практического опыта, то есть, например, если ты проходишь курс, где есть какой-то, м, наставник у тебя, и он, э, проверяет твои задания, которые ну вот реально, а да, какое-то, какое практическое задание, какой-то проект. Да, вот, эт это оценка
Так. Мгм. Ну, какое-то практическое задание, да. То есть, это же может быть какой-то проект, да либо тестовое задание с будущей работы.
М, да, я бы эту, э, оценку, скажем так, оценил выше, чем оценку по какому-то тесту или по какой-то такой работе теоретической, как там реферат или что-то подобное. А, потому что всё-таки практический опыт, как мне кажется, это самое важное.
Мгм. То есть всё-таки к такому классическому университетскому образованию с оценками, ты относишься как?
Я отношусь к ней, м, компромиссно, потому что всё-таки я думаю, то что это нужно пройти как, скажем так, такая база, такой фундамент. Но, конечно, это полезно как, э, дополнение к тому, что человек всё-таки получает свой практический опыт. То есть, например, человек хочет где-то работать, э, и вот, э, там программист, допустим, а, и программисту естественно хорошо знать компьютерные науки, вообще всю эту область информатики. Пэ это можно обучиться у <grunts> Да, этому можно обучиться в университете при такой классической системе образования. Но при этом, естественно, если он будет знать только это и не будет сам самообучаться, учить языки программирования, учить там какие-то технологии, создавать свои приложения, да. Если он, не будет сам самообучаться без оценок, э, скажем так, полностью самостоятельно, ну, или с какими-то наставниками, то тогда я думаю, то, что ему будет очень сложно на этом рынке труда, э, очень сложно найти работу. Поэтому тут, м, всё-таки, пни можно сказать, понимание материала будет решать.
Так. Мгм мгм. Ага. Так. Конечно конечно. Ну математику опять же, да, разные области математики. Мгм. Да, да. Статистику, опять же, технологии, да. <grunts> Мгм мгм. Мгм.